E ti capita anche di vedere, frequentare delle de de mhmm, delle delle pagine, magari Instagram, di di ricette particolari, poi senza glutine, quindi magari anche per una cena diversa, per cambiare un po', magari ti fai anche ispirare da questo?
Mh-mh. Sì, sì, mh. Sì, sì, assolutamente. Se vedo che comunque sia, mhmm, perché, mhmm, d dipende, cioè, nel senso, se se con i nostri amici ci organizziamo all'ultimo, allora vedo che cos'ho dentro al frigo e cerco di inventarmi qualcosa, mentre se comunque siamo già organizzati, non so, dalla mattina o dal primo pomeriggio, magari mi metto anche a vedere, a spulciare qualche ricetta nuova e vedo se riesco magari a fare in tempo con tutti gli altri impegni a, uhm, prepararla. Quindi, se ho molto preavviso, la maggior parte delle volte vedo se riesco a preparare una ricetta nuova.
Certo, senti ti faccio un'ultima domanda, la prossima cena e che cosa preparerai per i tuoi amici? <chuckles>
Sì. Okay. Allora la prossi la prossima cena, non so, spero il prima possibile perché comunque a me fa sempre piacere quando vengono i nostri amici a cena, passiamo sempre delle bellissime serate, quindi sono molto contenta di stare in loro compagnia, quindi spero il prima possibile. Eh, che cosa cucinerò? Boh, sicuramente mi è avanzata della zucca, quindi sicuramente quindi quindi sicuramente zucca, ehm, e poi non lo so, penso un u volevo fare una zuppa anche con, mhmm, ceci e lenticchie. Mi piaceva.
Mh-mh. La zucca! esa pa pà <chuckles> Ah, beh, fantastico, anche perché poi i legumi sono sono de de de de de u un p un preparato, cioè i legumi per te sono fonte di di di proteine e assolutamente adatti, no, alla dieta che segui.
Con con i legumi. Buo buonissimo. Poi, uhm, e poi, uhm, mio nonno mi ha portato le uova direttamente delle sue galline, quindi magari, non so, uhm, una frittata, un qualcosa con con con le uova, ecco.
Beh! Che dire!